Ayan, ayun ayun ang epekto ng pakikisama 'tsaka ng bayan niya 'di ba? Ah' talagang nagkakaroon ng, um, mag pagtutulungan pagdating sa mga sakuna at pagka nasa down ka, nababago din ang mga konsepto ng bayanihan lalong-lalo ngayon, yung ginagawa ninyo, eh, modernong pa modernong bayanihan na yan, eh. Parang dahil sa mga pangyayaring ganon, hindi niyo inaasahan na may mga bumabalik na tulong din sa inyo 'di ba? Hmm.
Oo. Mhm, oo, oo. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Oo, totoo, totoo, parang ano, kaya siguro ako'y ano, ipagpapatuloy ko 'to 'yong gantong ugali, oo, 'yong gantong ugali na 'pag ano, na, hindi ko naman in-expect na maibabalik sa akin pero an,o makikita mo 'yon, eh, dun sa mga taong ano, totoo 'yan, oo.
<chuckles> 'Di ba? Mhm. Tama, tama. Oo, totoo yan ang galing ang galing ng, ah, ano, ng bayanihan ang ng epekto ng bayanihan sa atin at dahil sa mga ganyan na nagiging tradisyon 'di ba ang daming mga magagandang nangyayari.
Kasi, mhm. Oo. Oo, mhm. Totoo, totoo.
Hmm, kahit ano pang sakuna yan, kahit ano pang paghihirap yan, basta, nakalakihan mo yung ganyang pag uugali, eh, 'di ba hindi ka hihingi ng kapalit, pero, kusang darating yan sayo kumbaga mag good karma.
Mhm. Oo. Mhm, totoo, oo, kumbaga'y ano ang galing din, na, ganun kami pinalaki ganun kami tinuruan, kaya, ano, sana sa mga susunod pang generation maituro rin namin 'yon, ganu'n, oo.
Mhm. Ay, naku, siyempre naman kung nakuha nin kung nakuha ninyo sa mga magulang ninyo, eh, di madali niyo din maipapasa yan, kumbaga, um, mahalaga la lagi lang, um, gagawin praktisin, yan, salamat sa oras.
Totoo, mhm. Oo. Oo, ayan, maraming salamat sa oras mo rin, natuwa ako sa usapan natin, maraming salamat.
Mhm. Den, paalam.

Mm, opo totoo po yan lalo ano
Ganun ba ganun din ba sa inyo?
Opo, pero ano po kasi eh, noon before po kasi ano kami laging nagkakatay ng baboy yan kada pista dito sa amin, pero naghahanda lang po kami 'pag ano, piyestang barangay, 'pag piyetang bayan po hindi kami masyadong naghahanda more on sa barangay lang po. Ta's noon po lagi kaming ano 'yong katay baboy, eh 'di, 'pag ano 'pag umaga ang dami na agad nagtatataga dito mga <chuckles> mga kapitbahay namin oo, totoo, totoo tapos minsan dito pa nga kinakatay sa garahe namin 'yong ano, 'yong baboy eh 'di parang alarm clock mo 'yon na nagusumigaw diyan, 'di ba? Oo pero do'n mo makikita talaga kasi panay babae kami sa bahay, so, ano hindi namin keri na ano na kami ang kumatay doon 'pag gano'n 'pag gano'n piyestahan 'di ba. Eh 'di may mga pupunta dito na ano para tulungan kami, so makikita mo talaga 'pag piyesta 'yong mga gano'n. Oo.
Mm. Ah, oo. Mm. Oo. Oo. <laughs> Madaling araw pa nga lang minsan, di ba? Mm. <laughs> Oo nga, oo, totoo yan. Mm. <laughs> Ah, oo. Oo. Oo nga, oo. Talaga totoo yan kahit dito sa'min na bata o na dun sa probinsya namin ganon ang ginagawa. Madaling araw pa lang pupunta na yung kapitbahay ang balita ko, um, ka nagkakatay tayo yun ganyan sama-sama silang nagkakatay tapos ganun din pagkatapos ng ka katayin eh papartihin tas lulutuin nila, hanggang ano, hanggang matapos talagang tutulong at tutulong sila.
Mm. Oo. Mm. Mm, siguro Oo. Oo nakakatuwa kasi meno meron akong pina-follow na ano na content creator lagi siya nag vo-vlog ng ganyan 'yong Batanguena.
Oo. Ah oo, si ano
Si ano, si boss boss Edlin ba 'yon 'yong lagi siya nasa pulungan ng tawag niya meron na naman daw ano 'yon oo nakakatuwa 'pag ano, 'pag napapanood 'yong mga gano'n makikita mo talaga 'yong ano 'yong bayanihan nila lalo 'pag ganyan ano, gabi pa lang may mga nakilos na hanggang ano paagahan, 'di ba, nakakatuwa. Mm.
Oo. <chuckles> Mm. O Oo, tsa Kaya nga, tumutulong, tumutulong talaga sila pagdating sa mga ganyang bagay kasi ewan ko parang nakaugalian na din talaga lalo kasi makikita mo yun sa mga probinsya eh, yung mga ganyang ano, ganyang senaryo. Pero sa'tin naman sa mga sarili natin papaano mo naman maipapakita o nararamdaman yung bayanihan sa pang araw-araw na sa daily life ba?
Mm. Mm. Oo.